ماشي آآ، ما هي مش مرتبطة بميعاد معيّن ولكن مرتبطة ب بإن أنا مثلًا إيه آآ، باروح لها مثلًا في وقت معيّن كده، هي طالبة معايا إن أنا آكل الأكلة دي، فأنا عايزِك تعمليها، هي بتبقى عاملة أكل بقى يعني مثلًا في أيام كمان بتبقى عاملة عزومة والَّا حاجة، وعازمة بقى جايبة ولادها كلهم، خالاتي وأمي واخواتي والعيلة كلّها بقى معزومين عندها آه، ولكن هي أنا باروح طالب منها لأ اعملي لي ده ماليش دعوة، يا ابني ما في أكل إحنا عاملين بط وحمام وفراخ، وح شلَولَو إيه اللي هتاكله؟ لأ ما ليش دعوة أنا عايز شلَولَو، <laughs> أيوه أنا عايز الشلَولَو، اعملي لي شلَولَو، ما ت ما ت بالضبط كده، آه.
تمام. إمم. عزومة كبيرة يعني. امم. أكل كبير <laughs> ماشي. ما ليش دعوة أنا عايز الشلَولَو <laughs> طيب آآ، أنت فاكر أول م آه، فاكر أول مرّه بقى كلت فيها الشلَولَو دي، كان إحساسك عامل إزاي أو أو قُلت لها إيه ساعتها؟
آآ، فهو كانت مرتبطة شوية بال آه. آه. أنا أنا كده، كده يعني اللي أنا فاكرُه إن أنا أول مرّة كلتُه بالعافية يعني ما إ إيه، إيه، إيه القرف ده، أنا طبعًا بقى طفل صغير شايف حاجة <laughs> شايف ملوخية ساقعة، و حاجة حاجة غريبة كده آآ، ولكن آآ، لأ لمّا لمّا دُقتُه وجرّبته بقى يعني ارتبطت بيه إرتباط عظيم يعني.
آه، <laughs> شاي شايف الشلَولَو. إمم. إمم، بس قُل لي بقى هي قالت لك اسم الشلَولَو ده و من وأنت صغير؟ والَّا خلاص أنت لمّا كبرت بقى عرفت إن الأكلة دي بقت متسمية بال بكده، وأنت دوّرت بقى يعني؟
إمم. لأ أنا ما أنا ما أعرفش لأ أنا ما أعرف ما أعرفلهاش أي اسم غير كده، هم مسميينها كده فعلًا، في الصعيد عندهم يعني لما كانوا بيعملوها زمان آآ، آآ، كان كانت بالطريقة دي وبالاسم ده آه، يعني هو الاسم ده أنا ما أعرفلهاش أي اسم تاني يعني، بس أنا عارف إن هي ليها أسماء تاني، بس ما أعرفش أسماءها التانيين إيه، يعني في ناس بتعملها مثلًا
بالطريقة دي. يعني أنت قصدك اللي هي ممكن تكون بتتعمل برّه أصلًا، ومعروفة برّه بس هي في المنطقة عندكم معروفة بالاسم ده؟
آه.

آآ، هو هو أصلًا من اخواتي ما كانش حد بيحبها غيري، ف فدي كانت حاسسها مصلحة حلوة أوي يعني، أنا اللي هاكل كل حاجة لوحدي <laughs> ف
آه <chuckles> حتّة اللي أنت بتحب حاجة دي وما حدش بياخدها غيرك كده، بتبقى حاجة إحساس لطيف أوي، صح كده؟ <laughs>
أيوه بالضبط، إن هي آآ، إحساس أولاني إن هي بتتعمل لي مخصوص، تاني حاجة إن هي لمّا تتعمل لي مخصوص أنا هاكلها كلّها لوحدي، أنا ما حدش هيقرّب منها أنا كُلّ <chuckles> كُلّ اللي هيتعمل ده أنا اللي هاكلُه ف فطبعًا ده يعني كان إحساس طفولي طبعًا، حاسس إن أنا بامتلك الدنيا وما فيها.
طيّب لو أنت آآ، ولادك بقى بنتك أو ابنك، هت هتحب اللي أنت توّرث لهم الأكلة دي، وتعرّفهم عليها وت وتحاولوا تعملوها سوا والَّا عادي بالنسبة لك ده حاجة تبَع جدّتك فخلاص ما مش مش هتكمِّل على كده؟
إمم. يعني إمم، لأ هو أنا بقدر الإمكان طبعًا، لو قدرت أوصل لهُم أي حاجة عن ريحتها حتى كانت عاملة إزاي، يعني هاعمل كده، لإن أنا هابقى عايزهم يرتبطوا طبعًا بال بالثقافة بتاعة جدّتي، اللي هي كانت عايشاها بالضبط، آه عايزهم في نفس الوقت أبقى باشاركهم أقول لهم إحنا أحكي لهم أصلًا عن التفاصيل، أنا عايز أقول لك إن إحنا كنا بناكلها يعني أنا كنت بارجع من المدرسة آآ، باروح أشتري عيش من الفُرن، عيش سخن بقى ون ونقعد أنا وهي بس كده في البيت على الطبلية كمان مش على ترابيزة بقى، كان يعني آآ، الناس القديمة دي كمان آه ح بالضبط آه، ح آآ، ونقعد ناكلها كده ف فطبعًا الإحساس ده طبعًا <tsk> مش موجود دلوقتي، وصعب إن أنت توصلّه لحد، فأنا لو ولادي عرفت أوصّل لهم جزء بس صغير من الإحساس ده، أكيد هابقى مبسوط جدًا يعني، وهاحاول أعمل كده ب بكل ما أوتيت من قوة.
<smacks lips> يا سلام الم ذكريات القديمة. تمام. قلب البيت نفسه يعني، آه اللي هو على الأرضية يعني الأرض وف تمام.